Iya. Ya yang paling sering saya tertekan itu, ya tentu saja kritik langsung ya. Biasanya, eee, mereka mengkritisi bagaimana cara saya menyampaikan misalnya, atau dari sisi substansi, eee, ini yang sering kali membuat saya tertekan itu, ketika apa yang saya yakini baik, ternyata dikritik, itu, Kak. Itu yang paling sering saya rasakan sih, umpan balik yang membuat saya merasa, "Aduh, kok bisa begini ya?" Gitu.
Oke, berarti, eee, karena ada mungkin perbedaan sudut pandang ya, antara kali kamu dengan audiens. Oke, yang kamu rasakan hal yang wajar sih, karena memang, eee, manusia kan punya cara pikir yang beda-beda ya, sudut pandangnya juga beda-beda. Jadi memang, mungkin hanya perbedaan persepsi saja, mungkin ada ya sepertinya itu mungkin kurang lebih. Nah, jadi, eee, bisa saja kamu merasakan hal yang berbeda dari apa yang audiens rasakan atau mungkin ada sesuatu yang kurang cocok ya, dengan audiens kayak gitu. Oke, bisa dipahami kok, masalah seperti itu dan kamu bukan satu-satunya yang di posisi seperti itu, banyak juga yang merasakan hal yang sama ketika menjadi seorang presentato eee, presentator gitu. Nah, eee, terus, eee, kalo boleh tau lagi
Iya iya iya, betul betul, memang. Mhm, ya. Iya, itu. Iya ya. Heeh heeh. Sebetulnya ya, Kak, ya? Heeh. Iya iya. Iya, Kak, iya iya, heeh. Oke. Iya, Kak, iya.